そうですね、なんとかそこでややってたんですけど。まあ、でもなんか、あのたまたま旅行で行ったので良かったんですけど、これ住むってなって、車がなかったら、ちょっと厳しいなっていうのはね、正直あって。ま、それはあの、多分ドイツだけじゃなくてもう、多分ヨーロッパ他の国でも、多分日本より、あの、優れてる交通機関は無さそうなので、多分。あ、そう考えて帰ってきて、日本の、その、なんていうんですかね、その、ま、丁寧さだったり、あの、そのちゃんと時刻通りに電車が来るっていう、正確かい、あと、その、きちんと、あの、ちゃんと、あの、電車がちゃんと来るっていうのもそうですけど。
はい。 あ。 はい。 <chuckles> そうですね。 あ。うーん。 え。うん。 すごいですよね。うーん。 うん。 正確さというか、はい。 うん。 そうですね。あと、来なかった時のあの、フォフォローアップというか、はい。あの、電車止まってしまって、すぐにバスがこう運行するとかもありますもんね。は、んん。
あ、そういうところはいはい。対処法すはそうですね。 はい。はいはい。 あ、そうですね。 ま、そう考えると、なんかちょっと全然、あの、ま、そういうのも見れて比較できたのも良かったんですけど、ま。
やっぱ。 うーん。あ、じゃあ改めて日本のそういう交通機関に感謝をするというか、気持ちに、うーん、気づかされたんですね？
ああ、ま、素晴らしいなっていうのは。 そうですね。 うんま、あまりも想像以上だったので、あの、向こうは。<chuckles>
いや、そんな驚きな経験を たら。
そうですね。それが日常的にそれだったら結構怖いなと思って。<chuckles> 帰ってきたって感じです。
ああ。いやでもすごい素晴らしいなんか勉強んなった体験で、楽しそうです。なんかたのし大変だったと思うんですけど、素晴らしい、はい、お話ありがとうございました。
はい。 う、そう、け結構大変。はいはい。 は、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。

あ、そうですね、一応まあ、あの、うん、何個か用事があって向こうに行ったので。で、それも多分バスと電車で移動するっていうことが、ま、多々あったんですけど。まあ、その、その時も、もうほんとに、なんでしょうね、なんか、午後の2時ぐらいからの、あの、用事でも、もう朝の10時8時、9時、10時ぐらいに、家その家を出て、お <chuckles> すごい、こう、もうなんかもう10個前ぐらいの電車を目掛けて行った感じなんですよ、その後も。
はい。はい。 ええええ。 はい。 うん。はい。 早めの行動をするようにしたんですね？ 素晴らしい。
うんで、で、見事にあの、やっぱり10個ぐらい前の電車に行ったにもかかわらず、結局は最初に乗ろうとしてた、あの、何て言うんすかね、ちょうど2時ぐらいに着くような電車から10個前なんで、それより結局、あの、元あった電車のふたつ前ぐらいの電車に乗るべあれだったので、結局もう8個ぐらい、もうまあ、来なかったり遅延だったりっていうのが、なんかあって、うわ、すごいなと思いながら、あの
はい。 はい。 つでぃんうふん。 はい。 す はい。 ギリギリ。あん。はい。 ええ！すごいです。 じゃあ、もう、時刻表が有るようで、無いようなものなんですね？
そうですね、一応あの、何時何分に来ますっては書いてあるんですけど、その10個前にの、あの電車バスを調べてても、割と結構あの、2時-2時ちょっと前に着いたんで。あの、すそこら辺すごいなと思って。でも、ま、基本的には多分あの、車社会なので、なとくは分あの、向こうは。なので、多分車さえあれば、そこまでストレスは無いと思うんですけど。で、まあ、人によっては多分、結構電車もバスも使ってる人もいたので。
はい。 うん。 すごい。 ああ、なるほど。はい。 無いてうーん。 そうでしょうね、うーん。でも、ま、その初日に大きなそういう体験をしたことによって、翌日からそういう風な、あの、対応を、対処をの方法が身について、あの、時間通りに進むことができたんですね。
なつそうですね。 はいはい。 そうですね。